Hı hı, evet.
Evet, şimdi ben bu dersin başına oturuyorum, telefonumu da, eee, dışarıya bırakıyorum, odanın dışına. Eee, bildirimlerimin de sesini kısıyorum ve, eee, ben şimdi yarım saat, eee, bu şeye, eee, dersim boyun kalkmayacağım. Ne olursa olsun. Bu dersimi yapacağım ve daha sonra, iii, 5 dakika mola vereceğim. O 5 dakika molada da, hani, istersen telefonuna bakabilirsin. Böyle im bir yöntem denedin mi hiç?
Tamam. Aslında denedim, çok da yararlı bir yöntemdi ama bazen, hani, bu, eee, şeylerden, telefonu, eee, böyle acil bir şey olur diye, biraz yakınımda tutuyorum. Hani, bildirimlerin sesini dediğin gibi kısıyorum ben de rahatsız etmesinler diye ama bazen o molalarda böyle biri geliyor, senin molan kayabiliyor, o vakit bir tık geçebiliyor. Orada o kontrolü sağlarken birazcık problem yaşıyorum, hani, nasıl dur demeliyim? Eee, veya o telefonu elimden bırakmalı mıyım? Arkadaşıma bununla iletişim kurmalı mıyım? Hani, benim aciliyetim var, benim önceliğim ders çalışmak şu an, eee, lütfen telefonu kapatalım, gibi demek bana birazcık zor geliyor aslında. Bu da aslında telefonun benim için dikkat dağıtıcı bir etmen olduğunu gösteriyor birazcık falan.
Hı hı. Evet. Evet. Anlıyorum. Aslında şöyle bir şey de yapabilirsin, yani eğer gelen telefon, eee, çok, uuu, önemli bir telefon değilse, eee, onu, eee, dersin bittikten sonra da, eee, dönebilirsin arkadaşına. Evet arkadaşına belki şey demek zor olabilir. Şimdi kapatalım. Belki o sırada senin de hoşuna gidiyor o sohbeti yapmak, konuşmak. Eee, böylece, hani, orada da, eee, rahatlayıp kendini iyi hissediyorsun belki ama, eee, sen, eee, dersini bitirdikten sonra eğer çok önemli bir telefon değilse o telefona bakmayıp tı dersin bittikten sonra, eee, telefonla konuşursan, eee, böylece senin, hani, bu kendine koyduğun sınırı da, eee, daha rahat yönetebilirsin. Eee, bu şekilde yapsan zorlanır mısın?
Hı hı. Doğru söylüyorsun. Evet. <scoffs> Tamamdır.